E capito? Ecco, s se si incentivasse l'utilizzo di nuovo del vetro con il famoso vuoto a rendere come facevo facevano i miei genitori una volta quando andavano a comprare l'acqua, l'acqua noi la prendevamo sempre in posti dove ci avevano l'acqua di vetro, che noi poi puntualmente gli restituivamo le bottiglie
Per Sì. Cer
e poi loro col vuoto a rendere ci facevano dello uno sconto molto interessante quando ne ordinavamo altra, come si faceva nel ristorante.
Veramen Cer anche il latte anche il latte circolava così, bottiglie di vetro che che vi venivano poi pulite, venivano poi riciclate e riutilizzate. Certo, certo.
I il latte O magari trovare una sostanza o un metodo alternativo alla plastica. E secondo me, cioè siamo nel 2025 ancora non c'è un materiale che possa sostituire abilmente la plastica. Cioè io non ci credo che non lo lo abbiano trovato.
Adesso parlan di queste plastiche, diciamo, di origine biologi plastiche, simil plastiche di origine biologica, no, dal mais, da queste cose qua, biodegradabili. Per esempio i piatti di plastica, i bicchieri di plastica sono stati un po' più o meno credo sono stati un po' banditi quelli lì dalla dalla circolazione, no, quelli di una volta classici.
Sì, ma, e uhm, però vedi là su su dentro un altro problema, ehm, fondamentale, il costo. Cioè prima, u u un piatto di plastica ci ci costava 3 centesimi, ora lo hanno portato a 30 centesimi un piatto di plastica, insomma.
E beh certo certo, eh certo. Eh lo so certo certo, eh lo so lo so. Eh lì un p
Ehm, si de trovare una soluzione alternativa.
Eh purtroppo i costi per adesso ci sono e son da è un problema indubbiamente indubbiamente. Purtroppo viviamo in una una società dove si cerca di vivere, di ridurre i cos ehm, i costi all'osso e i guadagni al massimo per quelli là. Okay, dai, è stato interessante, va, approfondire un po' questo discorso perché vedi vengono fuori cose che si condividono e speriamo che che qualche cosa cambi. Ti ringrazio per adesso e a presto.
Ti rin